Ay, o kadar isterim ki ya yani, eee, ben Japonya ve Güney Kore'de sadece Busan ve Seul'a gitmiştim, yani onu, eee, böyle Asya kıtasını tamamıyla gezemediğim için çok içimde kaldı. Şu an şey diyorum. Eee, ne zaman olur bilmiyorum. İşte insan, eee, büyüdükçe de yani yaşı geliştikçe, daha doğrusu büyüdükçe, yaşlandıkça diyeyim artık şu kelimeyi kullanayım, eee, şey yapamıyor, eee, ce cesaret mi edemiyor ya da 1 saatlik bir ara verebileceğin, ay, 1 senelik bir ara verebileceğin bir şey olmuyor yani önünde sanırım.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet, hı hı, anladım. Eee, güzel, çok hoş gerçekten. Yani umarım gerçekleştirirsin hayalindeki yolculuğu tekrardan. Eee, peki sen böyle yeni başlayacaklara önereceğin bir şey olur mu? İşte çok seyahat etme isteği var, eee, b bir kişinin diyelim, eee, ama böyle işte zaman ve para, eee, bütçe yokluğundan, eee, muzdarip. Eee, ne yapmalı o kişi? Nasıl başlamalı bir yerden?
Öyle bir durum. <scoffs> Hı hı. Of, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.